Wann nimmst du eigentlich lieber ein Risiko als Sicherheit hin?
Das kommt immer sehr auf den Kontext an und wie die Gegebenheiten sind, weil zum Beispiel finanzielles Risiko, da brauche ich halt persönlich, äh, 'ne vernünftige finanzielle Absicherung für. Jetzt, während das sch jetzt grade b studiere ich und wohne noch bei meinen Eltern, weil in 'ner Großstadt nur mit 'nem Studium 'ne Wohnung zu finden, ist schwierig. Und da ich Informatik studiere gehört auch Mathe zu meinen Fächern und da muss ich halt sehr viel für lernen. Und deswegen habe ich weniger Zeit zum Arbeiten und dementsprechend weniger Geld. Ähm, und im Groben und Ganzen ist es einfacher, aber so hätte ich jetzt halt die Möglichkeit zu sagen: "Okay, ich habe grade
Mhm. Mhm, klar. Ja. Okay.
X Euro und die könnte ich jetzt investieren, und dann versuchen, damit Geld zu machen." Oder ich stecke die irgendwo anders rein. Oder sollte ich genügend Geld haben, um wirklich so was wie 'ne App zu entwickeln, dann könnte ich das jetzt einfach investieren, weil der Worst Case wäre in dem Fall, ich habe kein 'n leeres Konto und ich wohne bei meinen Eltern und dann gehe ich halt einfach wieder Geld organisieren durchs Arbeiten. Aber es gibt auch, ähm, Sachen wie zum Beispiel in der freiwilligen Feuerwehr, wo ich bin, da ist der Sinn und Zweck einfach, dass ich was für die Gesellschaft tun will, und da habe ich auch kein Problem, mit 'ner Atemschutzflasche auf 'n Rücken ins Feuer zu gehen.
Mhm. Mhm. Ähm. Ja. Okay. Ah, okay. Ja, du sagtest, dass du Informatik studierst, ähm, und dass, äh, du noch bei deinen Eltern wohnst. Na ja, also die Mieten, äh, sind ja auch ziemlich hochgegangen, gerade für, äh, Studentenwohnungen oder Studentenzimmer. Äh, da wär's natürlich schon irgendwo auch 'n Risiko, äh, jetzt auszuziehen, oder? Oder wäre das doch
Ja, definitiv.
Okay. Hm, m
Weil, ähm einfach ja, ja du also, es wäre definitiv 'n Risiko, weil das Problem, was halt ist jetzt vor allem in dem aktuellen Arbeitsmarkt suchen die Informatikfirmen gerne ganze Abteilungen in einer Person, die aber alle noch superjung sind und superviel Erfahrung aber haben, mindestens 3 Jahre Erfahrung für 'ne Stelle, die eigentlich für a Jobeinsteiger sind, äh, und das Ganze dann bitte für 30.000 € im Jahr, was halt nicht besetzbar ist.
Bitte ja. Ja. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist ja 'n bekanntes, äh, Problem beziehungsweise Risiko, das du ansprichst, dass das viele Firmen, äh, wohl jemandem, der 20 ist, aber bitte schon schon 10 Jahre Erfahrung hat und das <chuckles> funktioniert natürlich nicht so ganz, ähm. Dann hattest du zu zum Zweiten das Risiko angesprochen, äh, dass du unter Umständen eingehen könntest äh, dich selbstständig zu machen, etwas Eigenes aufzubauen. Ist das eine Sache, über die du konkret nachdenkst, dieses Risiko einzugehen?
Ja, genau. Ja. Äh, ja, definitiv, denn, ähm, ich habe ADHS und ich habe jetzt auch schon 'ne Ausbildung zum Anwendungsentwickler gemacht, bevor ich mein Studium begonnen habe, und da habe ich gemerkt, dass nicht alle sehr darauf Rücksicht nehmen. Also ich a versuche mich anzupassen und so. Das Problem ist halt, wenn ich Sachen nicht hinkriege, dann stresse ich mich damit schon selber zum Beispiel, wenn ich mich selber zu viel ablenke und suche nach Wegen drumrum. Und wenn ich dann mal 'nen Weg gefunden habe, der für mich passend ist, hatte ich das schon, dass die Personalabteilung sich beschwert hat, dass ich das so nicht machen soll, obwohl's eigentlich nur gut für die g war, weil ich dadurch besser arbeiten konnte. Und wenn ich mich selbstständig mache, habe ich keine Personalabteilung im Nacken, die mir dann sagt: „Das ist aber so nicht in Ordnung, mache das anders.‟
Okay. Okay. Ah. Mhm. Okay. Ach so. Okay, das heißt, es wäre eigentlich besser für dich und sozusagen ein kalkuliertes Risiko, äh, dich selbstständig zu machen. Verstehe ich das richtig?
Äh, ja, würde ich schon sagen. Ich müsste zwar so 'n paar Sachen logischerweise wie viele andere auch abgeben, wie zum Beispiel, ähm, die Steuern. Ich habe keine Ahnung von Steuern, da würde ich mir 'n Steuerberater für suchen. Zudem hat man dann ja auch die Sicherheit, wenn was schief läuft bei den Steuern, kann man sagen: „Ja, aber ich habe ja meinen Steuerberater, der das für mich vertraglich alles macht.“ Und dann kann ich mich einfach komplett auf die auf das andere Risiko konzentrieren, dass die Firma nicht pleite geht.
Mhm. Okay. Ja. Okay. Ja, okay. Ähm, du sprichst jetzt, äh, da über die Risiken verbunden mit der Wohnsituation und, äh, verbunden mit der Arbeitssituation. Das ist auch komplett nachvollziehbar. Äh, nun ist es ja so, wir leben in Zeiten von KI und dass KI ja auch, äh, zunehmend, äh, Aufgaben ersetzt, also einfache Aufgaben, die praktisch, äh, im Büro erledigt werden. Betrifft das auch dich im Bereich Informatik? Ist dann das Studium selbst vielleicht schon ein Risiko?
Also, es betrifft mich definitiv, äh, als Informatiker. Ob das Studium selbst jetzt 'n Risiko ist ist, das kann ich tatsächlich noch gar nicht so bewerten. Ich habe dieses Semester erst angefangen damit. Allerdings, ähm, kommt es da, glaube ich, auch sehr stark drauf an, was man studiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel die KI-Fächer genommen hätte, weil wir haben im 1. Semester schon KI zur Auswahl gehabt, dann wäre wahrscheinlich das Risiko geringer. Ich habe mich aber dazu entschlossen, anstelle KI Robotik zu nehmen, weil ich das einfach interessanter finde. Und, ‘n Studium lebt halt davon, dass man Sachen studiert, die man interessant findet, weil sonst kriegt man die Menge an Stoff einfach nicht vernünftig gelernt und ja.
Ja. Mhm. Ah, okay. Mhm. <giggles> Klar.
A aber so die normale Arbeit, da ist hat man wirklich das Problem mit KI, weil KI wird immer besser im Programmieren und ich habe schon ab und zu das Gefühl gehabt, dass ich einfach bald abgesetzt werde.
Äh, ich könnt Ja. Ähm, ja. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass dass KI, äh, zunehmend einige Jobs er ersetzt, die vorher von Menschen gemacht worden sind. Aber es ginge eigentlich um die Frage, äh, wann du lieber ein Risiko, äh, in Kauf nimmst, äh, anstatt Sicherheit. Und, du sagtest jetzt, äh, du wohnst bei deinen Eltern weiterhin und, äh, du sagtest, dass du die Firma jetzt erst mal erst mal jetzt jetzt direkt im Moment jedenfalls noch nicht startest. Also, wo wäre denn vielleicht ein Beispiel, wo du lieber ein Risiko eingegangen bist o in der Vergangenheit?
Mhm, mhm. Ach ja. Hm. Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Also, ich glaube, in Bezug auf Informatik bin ich in der Vergangenheit ähm, es gibt ja solche Webseiten, wo man sich anmelden kann und dann Dienstleistungen anbieten kann. Das hatte ich im Abitur mal ausprobiert, als ich, ah, äh, 19 war, denn da konnte ich schon S programmieren und dann also ich konnte sie an sich programmieren, aber ich es war noch nicht dieses, wie man's in der Industrie richtig machen würde und so, weil ich's mir halt selber beigebracht habe. Da bin ich dann wirklich das Risiko eingegangen und habe gesagt: „Ich programmiere für Kunden, die sich bei mir melden können für‟
<chuckles> Mhm. Okay. Oh, wow. Ah.
weiß gar nicht mehr genau, wie viel Euro halt 'ne App, die sie haben wollen. Das hat dann auch an sich funktioniert. Ich habe dann bloß irgendwann im Nachhinein v äh, mitbekommen, dass der nächste er hat der Kunde hatte den Quellcode an wen anderes dann weitergegeben, weil er noch was Neues brauchte. Und der kannte sich wohl sehr viel besser damit aus und hat dann gesagt: „Der Code ist des und halb und deshalb und deshalb scheiße“, also schlecht, und dadurch habe ich dann halt schlechte Bewertungen bekommen und dann das war halt das Risiko, was ich eingegangen bin.
Mhm. Oh. Ah, okay. Oh. Oh. Ai. Ja, äh, verstehe. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Vielleicht auch eine nicht äh, nicht so schöne Situation. Hm, einfach einfach noch mal für das grundsätzliche Verständnis, äh, zum Eingehen von Risiko Risiken: Was genau in Informatik, ähm, ist denn sind denn deine Schwerpunkte? Also Informatik ist ja sehr breit. Ähm, ja, also Ba Backend, Frontend, Wirtschaftsinformatik. Äh, wie also da gibt's ja x Bereiche. We welche sind denn deine?
Mhm. Mhm. Ja. Hm. Hm. Hm. Okay, meine Bereiche, mit denen ich mich am besten auskenne, sind, äh, Backend tatsächlich, aber Frontend wird auch immer stärker, weil Frontend hat den Vorteil, dass ich halt direkt sehe, was ich mache. Und irgendwann, wenn man Programmieren einfach selber lernt, wird halt so 'n schwarzes Fenster, wo Text rauskommt, auch langweilig, weshalb man anfängt, Frontend zu lernen. Äh, ja, aber ich glaube, das größte Risiko würde ich definitiv eingehen, wenn ich mir 'n Frontend-Job suche, einfach weil sich Frontend s superschnell entwickeln also die Techniken dahinter. Und dann gibt's auf einmal 'ne neue Programmiersprache und die hat dann wieder komplett andere Regeln, wie man sie zu benutzen hat. Ja, und dementsprechend würde ich wahrscheinlich 'n großes Risiko damit eingehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme den Job für Frontend-Entwicklung an und, äh, studiere nicht weiter.
Okay. <laughs> Ja. Ah, ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, das ist das ist komplett komplett nachvi vollziehbar und macht großen Sinn. Also du würdest sagen, dass dass Backend-Entwicklung an sich wenn man sich darauf spezialisiert, das schon mal weniger weniger risikobehaftet ist, ja?
Als Beisp Ja, würde ich schon sagen, weil Backend ist halt am Ende auch wieder 'n super großes Thema und super viel, ähm, Rattenschwanz dran, was man halt auch vernünftig implementieren muss, weil du kannst 'n superschönes Frontend haben, was sich an alle Industriestandards hält und vom TÜV super hoch gelobt wird. Wenn aber das Backend im Hintergrund nur 20 % der Zeit funktioniert, dann wird der Benutzer sich ja trotzdem beschweren. Deswegen muss man sich da auch sehr viel Gedanken machen.
<chuckles> Ja. Ah, ja. Mhm. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wo wir grade schon, äh, vor einigen Minuten über KI gesprochen hatten äh, es gibt ja KIs, die können zunehmend, äh, programmieren, auch ganze Apps erstellen. Äh, gleichzeitig gibt's diverse Studien, die besagen, dass wobei die Hälfte der ausgegebenen, äh, Daten eigentlich falsch sind, also nicht korrekt oder nicht funktionieren. Ist dann vielleicht die Verendung die Verwendung von KI-Code an sich nicht schon ein Risiko?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Tendenziell ja. Wobei, wenn man KI-Code verwenden möchte das habe ich selber auch schon viel gemacht, äh, kommt es wirklich drauf an, dass man versteht, was man macht. Also, man darf jetzt nicht, wenn sagen wir mal, ich soll irgendwas implementieren und ich habe gar keine Ahnung, wie ich das machen soll. Dann wär es schlauer, die KI zu fragen: „Ey, das ist meine Aufgabe. Welche Punkte sollte ich mir anschauen?‟ als zu sagen: „Mach mir mal eben die Funktion fertig.‟ Weil, wenn man jetzt sich mit dem Thema auskennt, was man einbauen grad soll, und sagt dann der KI: „Mach mir mal eben bitte das fertig.‟, weil das zum Beispiel einfach super viel Schreibarbeit ist oder 200 Mal dieselbe Zeile mit leicht anderen Werten, dann kann man das machen. Man muss bloß halt im Nachhinein einmal kontrollieren, dass die Daten oder die der Code auch richtig ist. Und da ist mir oft auch aufgefallen, dass der Code äh, da brauchte ich ihn nicht mal rauskopieren. Ich habe ihn im Webbrowser gesehen und habe schon gesagt: „Der ist falsch, das funktioniert funktioniert so nicht.‟
Mhm. Ja. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Ah. Ah. Okay, das ist komplett nachvollziehbar, äh, was du sagst. Es gibt auch, äh, viele Leute im Bereich, zum Beispiel Copywritung writing und SEO-Writing, die auch die KI-Texte benutzen und, äh, die berichten auch, man muss natürlich 'n 'n gewisses Grundverständnis von der Thematik haben, zumindest zu dem Punkt, dass man beurteilen kann, ähm, ist das grundsätzlich richtig oder ist das grundsätzlich falsch. Denn sonst ist da wirklich ein erhebliches Risiko, wirklich Fehlinformationen auch an den Endkunden zu geben, oder?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Ja, ja, definitiv. Äh, und KI ist auch super gut darin, irgendwelche Standards einfach sich auszudenken oder falsch zu impl äh, interpretieren oder sagt dann, wenn du zum Beispiel sagst: „Fasse folgende Methode auf Standard sowieso an“, dass er dann die Nummer mit was komplett anderem verbindet. Das das passiert zwar immer weniger, aber das hatte ich schon mal. Da sollte ich in der Berufsschule 'ne Funktion machen, die einfach Datensch die Datenschutzgrundverordnung einhält und nach 30 Tagen oder was das war, de die Datensätze löscht aus der Datenbank, die alt genug sind. Da hat er dann mir 'ne Methode gegeben, um Datensätze anzupassen, weil er dachte, ich will falsche al Datensätze anpassen, weil das ist ja auch 'n Gesetz aus dem Datenschutzgo aus dem DSGVO. So, da st saßen wir dann auch als Lehrer, der das mal ausprobieren wollte, und waren super verwirrt, wie der da jetzt drauf kam.
Mhm. Oh, okay. Mhm. Aha. Mhm. Ah, okay. Also, ich höre so raus, da kann schon tatsächlich einiges, äh, schiefgehen und einige Risi Risiken können da sch können da schon auftreten. Und wie ist das vielleicht bei anderen Entscheidungen in deinem Leben, hm, außerhalb von Job und außerhalb von Wohnsituation, äh, wenn du dich entscheiden musst zwischen Risiko und Sicherheit? Wendest du da bestimmte Faustregeln an, äh, oder vielleicht gar eine Entscheidungsmatrix oder machst du triffst du solche Entscheidungen nach Bauchgefühl? Wie gehst du das an?
Hm, es kommt immer drauf an, wie hoch das Risiko wäre. Wenn's n nicht z zu hoch ist, dann gehe ich einfach nach Bauchgefühl. Aber ab 'nem gewissen Grad, dieser Grad ist tatsächlich Bauchgefühl, fange ich auch an, mir wirklich Gedanken drüber zu machen und erst abzuwägen, zum Beispiel was wäre der Vorteil, was wäre der maximal schlimmste Ergebnis, was ich haben kann? Wie wahrscheinlich wäre dieses Ergebnis? Da gehe ich dann wirklich im Kopf durch und spiele den Logiker, der sich überdenk alles einmal durchdenkt, um sicher zu gehen. Ähm, ja.
Mhm. Ach ja. <giggles> Ja. Ja. Ja, das hört sich definitiv nach einer sehr systematischen und logischen, äh, Denkweise an, dann im 2. Schritt. Und wie du eingangs sagtest, das das Bauchgefühl zu verwenden, da sagt die Forschung ja auch, dass das Bauchf Bauchgefühl in in vielen äh, in vielen Szenarien tatsächlich richtig liegt und sogar, äh, zu einer besseren Entscheidung führt. Von daher, wenn du da beide äh, beide beide Entscheidungsmodi gleichzeitig verwendest, also das Bauchgefühl und die Logik, ist das natürlich für deine dein eigenes Risiko oder deine eigene Sicherheit die beste Wahl, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Das Bauchgefühl ist super.
Ja. <chuckles> Gibt's noch vielleicht einen konkreten Fall, äh, den du jetzt gerade in der in vor Kurzem, h m, entscheiden musstest, ob du da ein Risiko eingehst oder eher auf Sicherheit setzt?
<exhales> Ja, das war, als ich mit 'nem Freund im Jumphouse war, weil da war so 'n Parkour mit Zeitmessung und Rangliste und das war so 'n kleiner Ninja Parcour, sage ich mal. Und, ich war habe jetzt überlegt: „Okay, ich will schneller als die Kinder sein. Ich könnte das mal so anders probieren, zu springen,“ und natürlich weiß ich, Trampoline sind gefährlich für alle Extremitäten. Äh, natürlich habe ich dann das Risiko aus 'n ADHS-Impuls einfach ignoriert und es gemacht, und was ist passiert? Ich habe eigentlich alles an Bänder gerissen, die man hat und Meniskus mit ab. Ja.
<chuckles> Okay. <laughs> Ja. Mhm. Au. Ei, ei, ei, ei, ei. Okay, ah, jetzt ist noch mal <chuckles>
Ja, da da, ja. Da wäre ich schö äh, freu hätte mich gefreut, wenn ich das Risiko einfach ge weggedrückt hätte und gesagt hätte: „Ne, mache ich nicht“.
Ja, verstehe. Also, ich höre he heraus, dass deine Persönlichkeitsstruktur dann auch teilweise manchmal auch dazu führen kann, dass du in ein Risiko gerätst. Also, das war jetzt wirklich ein sehr spannender Überblick über die Situation in deinem Leben, in denen du Risiken, äh, ausgese ausgesetzt war warst und die Wahl hattest zur Sicherheit, äh, war auf jeden Fall 'n spannender Überblick und es hat mir echt Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Mhm. Ja, danke, dass du mir auch so wirklich gut zugehört hast und wirklich exzellente, äh, Nachfragen gestellt hast. Ich hatte superviel Spaß beim Gespräch und auch Spaß daran, meine Denkweisen und zo so zu erklären. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche dir noch 'n schönen Abend und danke für's Gespräch.
<chuckles> Ja, danke dir und alles Gute und die richtigen Entscheidung ohne Risiko wünsche ich dir. <chuckles>
Jo, danke.